<laughs> Tama naman. "Bakit ko pakikialaman buhay niyo? Bakit kayo" <gasps> 'di ba? Ala magdagdag pa ako ng problema, 'di ba? Tama.
Oo kasi parang may one time kasi na nangyari na parang, <smacks lips> eh, di may issue. Tapos So dalawa sila, parang, ah hindi naman sobrang issue. Hindi naman tungkol sa akin 'yon na issue. Parang ah, bale sabi tatlo sila 'no. Kunwari tatlo sila nandoon. Ah yung dalawa kinakalabit niya 'yong isa, kasi nagtsitsismisan sila do'n sa gilid. Tapos ako, bigla akong dumating doon sa harap. Tapos itong isang pangatlo kasi 'yong pangatlo nakaupo lang eh, tinitingnan lang 'yong dalawa nagtsitsismisan. Tapos parang sinabi niya lang, "Uy ano oh, pinag-uusapan ka nila."
Oo. Mhm, mhm. Oo, oo. Ah, okey. Hmm, mhm. Oo.
Sabi niya ganun.
So tapos ano anong nangyari?
Sabi ko, "Ha? Bakit?" Gumanon lang ako. Tapos sabi nung isa, "Naku 'yan. Kahit pag-usapan mo, kahit i-bash mo buong buhay niyan wala yang pakialam." <chuckles> Ganun yung tingin nila sa 'kin.
Mhm. <laughs> Ah parang parang, "Ah hindi. Nakakatamad naman pag-usapan yan eh. Wag na yan!" Parang ganun eh 'no? Parang ganun yung impre
<giggles> Hindi, kumbaga alam na nila na kahit marinig ko o kahit kahit anong sabihin nila sa akin, wala akong pakialam, oo. Kasi parang uhm none of my business kung ano yung tingin nila sa akin. Kasi bakit kailangan ko i-correct kung yun ang gusto nilang 'di ba, na maging itsura ko sa kanila? Eh alam ko naman sa sarili ko kung ano ako, kung ano yung kakayahan ko, kung ano yung pagkatao ko.
Oo. Wala ka wala lang. Oo, totoo naman. Mas <tsk> <laughs> Oo. Tama. Totoo, totoo. Malaking fact check yan, 'di ba? So ikaw para lang hindi ka, ah, ah, mahaluan ng ka-toxican, eh, ay at least ikaw na yung umiwas. Ikaw na yung walang alam mo yun, wala walang ki walang pakialam. Mhm.
Mhm. Kaya nga. Yes! Tsaka ano kasi eh tama, kasi 'pag ininda mo yung mga ganun kasi dati ganun ako. Lalo nung bago ako nung medyo kabataan ko, dalaga pa lang ako, ganun ako. Sensitive ako sa lahat ng sinasabi sa akin, parang pag tinignan lang ako parang, "Ay alam ko pinag-uusapan ako ng mga 'to." Parang ganun.
Oo. Medyo mabilis ka ma-triggered? <laughs> <laughs> Ah, totoo ba? So parang ah oo nga 'no? May mga ganun din talagang tao. Ito, mapunta naman tayo sa last na ano ah, 'yon nga sa partner. Ah ano ba, paano mo ba hina-handle itong, ah, ganitong sitwasyon kapagka alam mo ah na toxic na. Ah halimbawa kapo kahit ba mahal mo, eh, i-li-leave mo or iiwanan mo or ah, o minsan nagpapakatiis ka talaga, alam mo 'yon?
Mhm. Hmm sige.